Dimmi, dimmi.
Dimmi, dimmi. No, no volevo dirti solo che anche se ad oggi, mhmm, dico vorrei tornare ad essere proprio amica perché adesso sono tutti litigi, da il passaggio da fidanzati non è an non sta an
Sì. Sì vabbè ci s ci sta no, perché uno poi entra ancora più in confidenza sai, ma pure litigi stu l'importante è che poi uno risolva e n e ne parli.
Ci sta. Sì. Sì un modo o nell'altro si riso però so' gelosissima, però so' curiosa, no, volevo sapere questa cosa, ecco come
Sì? Sei sei gelosa? No io devo dire la verità, non sono tanto gelosa, c'è solo una cosa, e mo' spiego. Quindi giustamente allora poi, uhm, uhm, nel frattempo, uhm, <clicks tongue> diciamo che io conobbi un ragazzo ma, mhmm, mi sono vista 2, 3 volte.
Sì. Okay.
E non non è andata perché proprio non avevo la testa, no no non non poi mentalmente non mi prendeva proprio. E niente, e sto parlando che mi ero lascia già da 7, 8 mesi eh, comunque era passato un po', c
Non è scattato. Eh, sì. Sì. No infatti, infatti. A voglia, qui le persone veramente cambiano, manco fossero dell'intimo. <chuckles>
No, ma tra l'altro non è stata manco una frequentazio cioè nel senso, veramente 2, 3 uscite e n non è manco successo nulla di che, ma manco il bacio, cioè nel senso proprio, ehm
Esatto, esatto, tranquille. Esatto. Proprio giusto da com per conoscere, mhmm, però non era
Per conoscere, sì non è non è andata. E niente, lui nel frattempo, uhm, l lavora cioè, l mhmm, l lui studia però lavora anche come barman nel frattempo per mantenersi.
Esatto. Mh-mh. Okay, che bello. Okay, bravo.
Eh sì i per forza. Eh, non è non c non cu
No, no. Eh, vabbè per forza però sai tanti tanti vabbè si fanno mantenere, invece è bello è è me bravo, bravo.
Sì, sì, sì. No no, pure io, per esempio, non non ho un lavoro proprio stabile, però lavoro come segretaria perché nel frattempo che uno studia pur per for cioè almeno io così la vedo. Quindi un altro punto un altro punto in
Ah, bravissi eh sì. Sì, no vabbè. Assolutamente.